Hi.
Hello. Magandang gabi. Kamusta po?
Magan magandang gabi din sa 'yo. Ito mabuti naman ako. Ikaw ba?
Okey lang din. Halos ka-uuwi ko lang galing trabaho ayun.
'Yan, ayan ka.
Bakit ka nga pala napatawag?
Ah, mer meron kas ano kasi itatanong ako sa 'yo. Kasi alam mo na, habang nagmumuni-muni ako kanina ang dami kong mga bagay na naiisip tungkol sa kinabukasan ko, ganyan. Pero ikaw ba, ano ang pinakakatakot mong mangyari sa kinabukasan mo?
Sige. Ano ba yan? Oo. Mm. Mm. Kinabukasan ko, syempre <clears throat> bilang ano 'no, bilang magulang 'no, so ang kinatatakutan ko talaga yung hindi, ah, hindi lumaking maayos yung mga anak ko. Siyempre 'yon 'yong priority natin ngayon 'di ba? So, kung, ah, na ayaw ko na sa ayaw ko sana na maligaw sila ng landas ganyan, iba yung maging path nila, so iyon siyempre. Ikaw ba?
Mm. Oo. Oo. Hmm. Oo. Oo. Mm. Totoo 'yan ano? Oo. Sa akin naman ano, siyempre bilang isang dalaga, parang natatakot ako na alam mo yung inisip ko yung pagtanda. Kasi iniisip ko, paano na kung tumanda ako? Paano na kung ganito yung edad ko? Kasi nakikita ko yung mga senior citizen na minsan, napapabayaan sila ng kanilang mga anak, eh, mag-isa lang sila sa buhay. Tapos nakita ko pa nga yung isang senior citizen na mag-isa lang siya sa tahanan niya ganyan. So, parang napakalungkot wala man lang gustong wala yung mga yung alam mo yung pamilya niya, walang mga anak niya na pupunta dun para alagaan siya, parang pinapabayaan nalang siya ganyan. So iniisip ko na kapag ganito nagka-edad ako ng ganito, ano kaya mangyayari sa akin? Yung mga ganon, meron bang mag-aalaga sa akin, oo, kung matanda na ako? Kaya ba akong alagaan 'tong mga ano magiging anak ko, kasi dalaga pa naman ako, magiging anak ko balang araw, ganyan, o kaya 'tong mga kamag-anak ko aalagaan ba ako? Mga gano'ng bagay yung iniisip ko. Tapos iniisip ko na, sino ba 'tong mga nasa paligid ko yung makakatulong sa akin? Ayun, yung mga iniisip ko. So yung kinatatakot ko talaga yung pagtanda, yung oo, yung yung ano kasi sa kapag tumanda ka na syempre wala ka ng ano lakas, hindi ka na syempre wala na dyan yung abilidad mo, yung lakas mo, pati yung utak mo, siyempre lahat yan ay ano yan eh, ah, magkakaroon ka na ng sakit na makakalimutin ganyan, wala ka ng abilidad para na para magtrabaho, o kaya gumawa ng bagay mga aktibidad araw-araw ganyan. Kasi wala ka ng kakayahan na kumilos para sa sarili mo dahil nga matanda ka na eh, gano'n.
Mm. Oh, o. Mm. Mm, mm. Totoo. Kung meron bang, oo, ah, oo. Oo. Oo. Mm. Oh. Sabagay, ah. Pagtanda na. Mm. Mm. Mm. Totoo. Mm. Sabagay, ikaw pagtanda, sa akin pagtanda ng anak ko ng hindi nasa tamang landas ano so,
Oo. Mm. Sa'yo naman. Oo. Oo, sa akin naman 'yon. Kasi syempre, yung mga anak magkakaroon na ng sariling pamilya, eh, mamaya yung ibang yung mga anak mo, mangingibang bansa, doon na sila maninirahan, pababayaan ka, mga gano'n, so
Mm. Sabagay. Saba sobrang ano naman 'yon sa 'yo sobrang future napakatagal pa nun. Kasi magkaka-anak ka pa naman eh, so sabagay.
<chuckles> Mm. Kaya nga eh. Hindi kasi natin masasabi yung panahon kasi nga iba-iba 'yung pag-uugali din ng magi ng mga anak natin bi balang araw yung
Mm. Mm. Sabagay. Pero ano, pero kung ano, kung kung yung pagpapalaki mo is ano, ah, yung yung bond ninyo ng magiging anak mo is sobrang tight tingin ko naman hindi ka nila pababa pababayaan ng basta-basta.
pero ganun ba? Mm. Oo. Hmm, sabagay naisip ko rin 'yan. Pero siyempre, dahil dalaga ako, hindi ko pa naisip na yung tungkol sa pagkakaroon ng mga anak, hmm. O, pero minsan kasi marami akong kilala na gano'n, na 'yung mga anak talaga, pinabayaan nila yung mga anak nila, 'yung mga magulang nila, gano'n. Oo, yung ib
'Di ba, oo. Sabagay, oo. Hmm, mm, mm, hmm. Ayan. Mga magulang? Feeling ko naman ano, depende rin, pero meron talaga, oo. Meron naman talaga.
Sabagay, depende rin talaga 'yan. O, lalong lalo na kung anak mo yung lalaki? Talaga yung lalaki tas nakapag-asawa pa ng manugang mo na ano, na hindi kanais-nais yung ugali niya, na masyadong delikadesa. Siyempre pampa parang nakakaano 'yun, nakakalungkot talagang isipin yung gano'n. Kaya ay, alam mo, iniisip ko na, eh, sana meron tayong home for the aged, para mayro'ng caregiver, mayro'n kang oo, saka ano, yung paglala paglalaanan. Meron kang, ah, alam mo 'yung mag-iipon ka ng pera tapos yung pera na iipunin mo, gagamitin 'yon sa mag-aalaga sa'yo pagtanda mo, 'di ba? Ayun.
Ah, puro anak puro anak ko lalaki. <chuckles> Ah, oo. Ayun lang, oo. Yung libre 'no. Oo, yung hin Mm, hmm. Para sa'yo din. Oo, oo. Oo. Oo nga, tama 'yon. Kaso sa atin kasi hangga't meron kang kamag-anak, hindi ka puwede do'n, eh, 'di ba?
Oo nga, eh. Kaya nga, eh. Iba talaga yung sistema.
Sa ibang bansa kasi parang automatic oo, automatic kapag tumanda ka, kahit may may ano, may pamilya ka o hindi basta mag-isa ka na lang, doon ka. Di ba?
Maganda sa isa pang bansa, gano'n. Oo, automatic yun. Mm. Tama, tama yung sinabi mo. Pero 'wag sana ganun yung sistema natin dito sa Pilipinas na, ah, yung mga matatanda, siyempre kasi may kanya-kanyang buhay din yung mga anak nila. Kapag matatanda na dapat merong mag-aalaga tagal talaga sa sa kanila 'no, caregiver na talagang inatasan ng gobyerno o pinaswelduhan ng gobyerno na, ah, talagang mandatory na alagaan lahat ng mga matatanda na. Dapat gano'n ano, yung sistema sa gobyerno natin. Oo. Kaya nga, eh. Sana ganun 'no, merong gano'n yung gawin na batas, mandatory talaga na, magha-hire sila ng maraming caregiver para sa mga matatanda, sana gano'n.
Oo. Mm, mm. Oo. Tama, tama naman. Kasi medyo matagal pa 'yan. Kung sakali man. Yung oo, gobyerno. Oo. Mm. Oo, kasi ano, ang dami ko rin nakikitang mga ano, senior citizen na naglalakad pa, yung iba namamalimos, nasa sa kalsada sila natutulog, kaya medyo nakakaawa, kaso siyempre, di ba, hin yun, tulungan mo man ngayon, pang ngayon lang, tsaka maliit na bagay lang, mas maganda sana kung matutulungan sila ng pangmatagalan talaga, di ba? Mm.
Kaya nga, eh, alam mo yun ano, ano. <chuckles> Oo, oo. Mm. Oo. Tama. Pangmatagalan talaga. Saka yung nag-alaga talaga sa kanila, kasi kawawa naman sila 'no. Dahil nga, siyempre, nagkakaroon na sila ng sakit gano'n, so dapat lahat 'tong pamala 'tong gobyerno natin, binibigyan niya ng pagpapahalaga yung mga matatanda na. Hindi lang yung mga kasalukuyang mga ano, kasalukuyang mga proyekto ngayon, kundi yung pangmatagalan na proyekto, katulad niyan yung
Oo. Mm. Tama, oo. Dapat idagdag sila.
Oo, idagdag talaga sila bigyan sila ng pagpapahalaga kasi lahat naman tayo tumatanda, eh. Kasi lahat naman tayo makikinabang 'di ba, hindi naman porke't bata ka ngayon, siyempre mararanasan mo ring tumanda 'no. Darating yung panahon na tatanda ka rin, ah, so itong, itong ano na 'to 'tong programa na 'to para sa matatanda pang-matagalan talaga pang-forever 'di ba?
Totoo. Oo. Mm, mm. Tama, tama naman. Pero alam mo ba ang ginagawa ko, 'di ba ay ma maiba ako 'no, do'n naman na sa sinasabi kong kinatatakutan ko 'no. Ang ginagawa ko naman since bata pa naman yung anak ko mga magte magte-10 pa lang siya. Ang ginagawa ko talaga siya para medyo maiwas do'n sa kinatatakutan kong malihis ba ng landas lagi ko siyang kinakausap kumbaga parang, parang ano na parang mag-best friend gano'n. 'Pag, ah i-aano ko i magpapa-kuwento kung ano nangyari sa school, tatanong ko kung may nag nang-aaway nambu-buly or pin pinapa pinapagalitan ba siya ni teacher ganiyan. Oo. 'Yon, 'yon nalang yung pinaka ah, pinaka-kaya kong gawin kasi nagtatrabaho ako, eh. Hindi ko rin siya gano'n ka, namo-monitor 'pag nasa school siya 'di ba. So, 'yon nalang, ah, least kung kayang gawin ay pinaka-kaya kong gawin. Para at least nasusubaybayan ko siya, yung bunso ko kasi mga 4 pa lang, eh, mag mag-aaral pa lang siya so 'yon, alam ko naman talagang makulit pa 'yon. <chuckles> Ah, eh. Oo.
Mm. Mhm. Oo, oo. Mhm. Oo. Oo. Mm. Iyan, tama 'yan. Oo. Oo, oo. Ayan. Mm. Mm. Oo, oo. Oo, oo. Totoo 'yan. Ah. Oo. Alam mo, tama 'yang ginagawa mo na talagang inaalam mo talaga 'yong, 'yong mga ginagawa ng anak mo, 'yong ginagabayan mo sila, tinuturuan, kinukwentuhan, mga ganiyan.
Mm. Oo, eh. Kasi iba na yung mga kabataan ngayon iba na talaga sila mag-isip, 'pag talagang hindi mo sila nagabayan at nabigyan ng oras. Yung mga hinahanap nila na dapat nanggagaling sa'yo hahanapin nila yan sa ibang tao, sa mga kaibigan na puwedeng magdulot ng maling advices, tapos kung saan-saan na mararating 'di ba. So
Mm. Oo. Totoo 'yan. Mm. Totoo 'yan. Lalong-lalo na sa social media doon sila do'n nila hahanapin 'yan kaya 'yon ang nakakatakot ano? Minsan gagamit sila ng AI o AI anong gagawin ko ngayon mga ganung bagay.
Oo. Oo. Mm. Eh, 'di ba? Ay hindi naman alam ni AI lahat.
Oo. Kaya nga, eh. Kaya kailangan mo talagang gabayan. Kailangan ng ano, yung magulang talaga, ‘no? Nangunguna yan sa paggabay, sa mental na aspeto, emotional na aspeto, at saka sosyal na aspeto ng buhay ng anak. Talagang kailangan ng gabay at patnubay ng mga magulang.
Eh, medyo mahirap nga, eh. Oo, yun lang talaga. Mm. Oo. Oo. Ah, tama naman yun. Eh, kasi siyempre, mga kabataan yung iba na yung pag-iisip kumpara sa atin, ‘di ba? So
Hmm. Kaya nga, eh.
Kapag napapagalitan ko yan
Kaya. Mhm. Mm.
lagi kong kinakausap. Lagi kong sinasabi kung bakit ko siya pinapagalitan para naiintindihan niya kung ano yung pagkakamali niya. Medyo mahirap kasi magdamdam mga kabataan ngayon, eh. Alam mo naman, ‘di ba?
Totoo 'yan. Oo. Ay, oo. Mins oo, minsan nagpapatiwakal sila, minsan naman gumagamit sila ng pinagbabawal na oo, pinagbabawal na droga para mawala yung depression nila ganyan or problema sa pamilya nila, gano’n. So, tamang talaga yung ginagawa mo. Oo, sang-ayon ako diyan, ganyan din ang gagawin ko kapag nagkaroon ng ano oo, nagkaroon ng pamilya balang araw. Oo, gusto ko yan yung ginagawa mo. Mhm.
Oo, oo. Made-depress sila, eh. Oo. ‘Di ba? Oo. Kaya medyo mahirap talaga. Mm. Nagkaanak ka na? Mm, mm. Tama. Ah, ikaw ba ano, paano mo hinaharap o sinusubukang labanan yung takot mo na yung ‘di ba, sabi mo na, ah, natatakot kang, ah ano yun, ah, tumanda mag-isa, parang ganun yun, ‘di ba? Oo.
Mm. Oo, oo. Sa'kin naman ano, iniisip ko na ‘yong mga pwede kong gawin. Like katulad ng, um, dapat meron akong ganitong pera, mga gano’n. Iniisip ko ’yong pera ko, para meron dapat akong ilagay ko sa ano ko, sa will ko. Meron dapat ganito, ’yong pera na yan para sa oo, pera ’yan para sa caregiver ko. Ako na siyang mag-aalaga sa akin, mga ganun. So lahat yan iniisip ko na yung mga pera, im yung sa finan financial na aspeto ng buhay ko iniisip ko yan. Tsaka yung mga taong makakatulong sa akin, iniisip ko na yun. Yung mga yung mga gano’ng bagay yung iniisip ko para naman ano, para ‘pag matanda na, wala na akong takot na ano, na mag-isa. Walang takot na hindi ako alagaan, ganiyan. Kasi may pera ako, eh, na ano nakalaan para dun.
Mm, mm. Oo, sabagay. Mm. Siya na maghahawak ng pera. Mm, mm. Mm. Oo. Mm. Tama naman. Alam mo naman ngayon lahat nadadaan na lang din talaga sa pera. Kapag may pera ka talaga walang imposible. So yun lang. Pero alam mo mas maganda
Ganun. Mm. Totoo 'yan. Kasi siyempre 'di ka na ano 'yon?
mag-aasawa ka, mag-aanak. <chuckles> Oo, ‘di ba? Oo.
Tama. Alalm mo tama 'yan. Totoo ‘yang sinabi mo. Kaya ayun, yun na yung wino-workout ko ngayon. Kailangan ko talaga magkaroon ng sariling pamilya para meron akong makakatuwang sa buhay. Yung ganong mga bagay, kasi wala, ah
Ah. Oo, tama tama. Tama yan, oo. Kasi silan kayong dalawa ng magiging asawa mo ang magiging magkasama nun. So, hindi ka mag-isa.
Mm. Tama, tama yan. Yan din yung ano, 'yon yung yung plano ko talaga bukod do'n sa iniisip ko yung ano 'no, yung, yung sa caregiver na pagkakaroon ng caregiver. Iniisip ko rin yung ano yung pagkakaroon talaga ng sariling pamilya kasi sila siyempre makakatulong sa akin and para hindi ako mag-isa. Pero minsan talaga 'no, may mga pamilya na kahit nag-asawa sila wala silang anak mga gano'n. Tapos namatay pa yung asawa nya, ayun naiwan na lang siya mag-isa, 'no parang inisip ko din na oo.
'Di ba? Oo. Oo. Tama naman. Oo. Pero malay mo naman pag nagka-anak ka, iba yung sa nakikita mo or nakikita mo sa iba.
Mm, tama yan alam mo
Di ba, malay mo naman ano, ah, sasamahan ka ikaw siya mag aalaga may mga ganon kasi, eh di ba?
Oo. 'Saka inisip ko din na ano mag ano din mag-ampon sabihin ko pag hindi ako nagka-anak, pag hindi ako nag-asawa't nagkaroon ng anak maga-ampon ako. Yan iniisip ko, oo. Pero ang ampon ko dapat ganito mga ano pa, mga baby pa. <laughs>
Medyo mahirap 'yon. Mhm. Ah, <snorts> May qualification, <snorts> Pero ano yung pag-ampon may hindi rin maganda pero siyempre mas maganda pag galing sayo 'tsaka sa magiging asawa mo 'di ba? Kapag nag-ampon ka kasi hindi mo alam kung ano yung, yung ano nila oo, oo kasi ano yan, eh, ah, naa-adopt kahit yung ugali ng parents, yung talagang biological.
Mhm. Oo, tama naman pero Pagkatao nya 'no? Kasi ma mhm. Oo nga 'no, alam mo mahirap ’yon. Kasi may nabalitaan ako na pinatay niya mismo ’yong ano, nag-alaga sa kanya. pati ’yong anak nung ano, nagkaroon kasi din sila ng anak. Oo.
Mm. Parang napanood ko yan, pero matanda na kasi yata 'yon, nung nung kinupkop, 'di ba?
Oo, pero siguro iba ’yong napanood ko. Baka iba ’yong ano, ’yon, nabalitaan ko na pinatay niya ’yong ano pamilya nung, nag-alaga sa kanya, tapos ’yong ina ’yong nag, ’yong naging magulang niya, pinatay niya din. So, sabi ko "'Tong ampon na' to, siya pa 'tong ano, ’yong", parang nakakatakot 'no, oo. So, dapat talaga alamin ’yong background din ng inaampon, mga gano'n.
Tama ba tayo, ng ano? Ay, iba, iba, iba. Sige, sige. Ah, iba nga. Oo, 'di ba. Meron talagang gano'n, mm, hmm. Mahirap 'yong ganyan parang parang bibihira na lang din 'yong nagpapa-background check, unless, marami kang pera talaga papa-background check mo, ay, hindi, kapag marami kang pera mag-i-in vitro ka na no'n. <laughs>
Sabagay. Mm. Oo. A ay, tama. Mga surrogate. <laughs>
IVF, hmm, 'di ba? Hindi ka hindi ka mag oo, ah, bukod sa surrogate 'yong ikaw mismo i-implant na lang sa ano, sa matres. In vitro, oo, in vitro, i, IVF ang alam ko do'n, parang gano'n. Oo.
Anong tawag nun, embryo. Ah. IVF, parang si may kilala kong gano'n ano na, gano'n 'yong ginawa nila, matanda na sila nag-asawa eh. Kil isa kilalang-kilala 'yon eh.
Oo, puwede naman 'yon. Puwede 'yon.
Sige, 'pag madami na 'kong pera. <chuckles>
Ah, 'di ba. Pero hindi, hindi ka dadaan sa gano'n, 'di mo kakailanganing maraming pera kailangan mo ng boyfriend. Tapos, ay asawa pala, hindi pala boyfriend, asawa tapos magkakaanak kayo hindi kayo mahihirapan niyan. Para may mag-aalaga sa'yo.
Uh-huh. Ay, gano'n. <laughs> Oo, mm. Sa panahon kasi ngayon parang Tama, alam mo natutuwa ako sa mga bagay na sinabi mo kasi parang, naisip ko rin yan eh, so, muling nag ano, na-strengthen 'yong, 'yong ano ko, 'yong desire ko na, maghanap talaga ng mapapangasawa na matino, ganyan, oo. <chuckles>
Hmm, mm. Oo, gano'n talaga tsaka mas maganda din na financially stable kayo, kasi mahirap ang ano ngayon, buhay ngayon eh.
Mm. Oo nga eh. Totoo yan, kaya kailangan talaga na ano, na magtrabaho, na magkaroon ng negosyo, ganyan. Para naman maging maganda 'yong kinabukasan natin, para hindi tayo natatakot ano, sa magiging kinabukasan natin, mangyayari sa atin sa kinabukasan natin. Pero maganda talaga na, hmm, pinaghahandaan natin ano, oo, katulad mo tinuturuan mo 'yong anak mo ako, naman pinaghahandaan ko 'yong kinabukasan ko, ganyan, pag-aasawa, ayan. <chuckles>
Mm. Mm, totoo. Tama. Oo. Isa 'yon sa, ano eh kinatatakutan. Oo. Pag-aasawa? <laughs> Oo, oo, gano'n talaga lahat dapat talaga pinaghahandaan kasi, wala namang kinabukasan kung walang kina kasalukuyan.
Korek. Tama. Totoo yan, alam mo, maraming salamat sa mga binahagi mo, ang dami kong natutunan sa'yo.
Ako rin, thank you. Ang dami ko rin, natutunan sa'yo at nalaman sa mga kinatatakutan mo ano.
Mm. Oo, ayan ika ako din. So, ayan patuloy lang tayo na maging positive. Maraming salamat, paalam.
Salamat, salamat din po, ingat po.